Hello, magandang gabi sa'yo. Kamusta ka?
Uy, ah, hello magandang gabi din sa'yo. Eto, ah, maayos naman, ikaw ba?
Maayos din naman po eto nga patulog na sana ako, pero nakakatuwa lang mag-isip kanina na sabay-sabay kaming kumain ng pamilya. Pero matanong ko lang po sa inyo, ah, eh kayo po ba, ano yung mga kwento o alaala na sumasabay kapag kumakain kayo ng pagkain na yun?
Mm. Uy. Hmm. Mm. Hmm. M Ah, sa'kin, ah
Mm.